Мгм. Обоюдная, да-да-да.
Мгм. Да, обоюдная. И я поэтому думаю, что это очень важный момент, когда вот, э, вы так встречаетесь, да. Она ведь могла и не продолжиться. Мы могли разойтись там, тем более что мы не до самого-самого конца, а, шли вместе, а там немножко, какие-то, ну, какие-то, вообщем минуты или час мы шли по-разному, потому что ей нужно было там сворачивать. Но если вот нет этого желания, да, то ты можешь хоть где встретиться, но у тебя потом его нет и ничего не завяжется. А когда люди вот так вот горят, а-а, желанием, то и н н рождаются настоящие дружбы.
Ну, да-да. Мгм. Да, слушай, классно. Ну, действительно, вы, как подобное притягивает подобное. Говорят же, да, что у вас, э, какие-то общие интересы, может быть vibe какой-то, да, общий вот. Тем тем более, всё-таки, знаешь, ну, интерес к горам и любовь к горам, мне кажется, это такая особая любовь. Потому что есть люди, которые не любят, например, совершенно горы, да. Такие странные люди есть <laughs> вот. <chuckles> Да, есть люди просто типа е кто за море, кто за горы. Вот очень много людей, которые за море. Но, мм, мне кажется, это какая-то особая, мм, не знаю, какая-то, какой-то особый настрой, что ли душевный, да. Когда, э, люди любят, э, горы, поэтому вы вы вот прям притянулись как-то так к друг другу и тот факт, что вы продолжили свое общение, ну, это, наверно, о многом говорит, что вот действительно, да, вы какие-то похожие, у вас интересы похожие, вы как-то на одной волне. Мм, тем более, знаешь, ну, кто-то говорит, что во взрослом возрасте сложно найти друзей, а вот оказывается не всегда. <chuckles>
<chuckles> Да, да. <laughs> Они обычно любят море. <chuckles> Мгм. Да, да. Можно. <chuckles> Точно можно. Я проверяла. <chuckles>
<chuckles> было бы желание, да, и интересы какие-то, конечно.
Да-да. Их можно найти даже в горах. Видишь, где не так много людей, но их можно найти.
Да, но там особенные зато люди <chuckles> Слушай, ну, спасибо тебе большое за такой приятный, душевный, классный рассказ. Было очень интересно тебя послушать. И, в общем, надеюсь, что ваша дружба продолжится.
Да. <chuckles>

Расскажи, а встречала ли ты когда-нибудь попутчика, который стал тебе другом?
Да-да-да, было у меня такое в жизни 1 раз, э-э, э-э, вообще такая интересная, необычная встреча, знаешь, прям, э-э, с удовольствием тебе расскажу о ней, потому что встреча правда такая, она была в необычном месте. <chuckles> Поэтому Да, э, мы с мужем, в общем, любим ходить в горы. Вот, и в тот момент мы были в отпуске. Э, я уже не помню, где это было, но, в общем, я помню, что мы были точно в отпуске. Вот, и, как правило, вообще в горы люди, ну, поодиночке, э, вот на высокие такие вершины не ходят. Там была высота довольно-таки, э, высокая. Это было что-то больше типа 3000 метров. Вот, поэтому высота была, ну, как бы <chuckles> нормальная. Вот.
Давай. Ух ты, необычное место, это интересно. Мгм. Мгм. Мгм. Ого! Ничего себе ничего себе. Слушай, а вы а вы поднимались прям, э, с нулевой высоты, или вы докуда-то поднимались?
Нет нет нет нет нет. Нет, мы, по-моему, поднимались что-то типа с 1800, вот что-то типа такого. Да, ну, то есть не с самого 0, нет, э-э, но поднимались, понятно, пешком. Вот. И в какой-то момент, знаешь, там была как бы, ну, вот эта высота, то есть не все люди ходят на такие высоты, кто-то ходит пониже. Мы в тот момент нам очень захотелось, мы решили пойти. А, вот. И там было такое, э, озеро, на этой высоте. Там было немало людей. То есть, э, в принципе, так сидели
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да. Вы хотели полюбоваться красотой, видимо, да?
<chuckles> да, <chuckles> вот, как бы там, э, ну, люди отдыхали там, э, паузы делали, и так далее. Мы как-то посидели, мм, посидели, поотдохнули там, перекусили, помню. И решили двигаться дальше.